Tabii, yani, bizim kültürümüzde şey de var bilirsin, "Bayramda küslük olmaz." Herhâlde öyleydi, değil mi? Yani, bu cidden aile ve arkadaş bağı için çok kıymetli. Ben şeyi biliyorum, yani. Eee, küs olan akrabalarımın, arkadaşlarımın, eee, birbirlerini aradığını Tabii, ya, her ne kadar o anda canciğer olmasalar bile bir şekilde bir şeyleri başlatıyorlar. Hani, "Yalandan da olsa arayayım, kutlayayım, abimdir, ablamdır sonuçta," gibisinden. Eee, bu şekilde bir değerli.
Hıı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Bayramda barışıyorlar değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Bir de aidiyet hissediyorsun, yani, orada onlarla birlikte olduğunda. Özel bir an, yani, güzel bir duygu. Uzun süredir biz de yaşayamıyoruz. Evet, evet, ben de, eee, Almanya'dayım. Eee, uzun süredir ben de maalesef kutlayamıyorum. Daha önce de işimden dolayı kutlayamıyordum çünkü her bay özel günde çalışmam gerekiyordu. Yani, çok uzun süredir aslında ı ailemle birlikte ı kutlayamıyorum, yani, bayramı ama yine de tabii, evet, telefonla yerine getirmeye çalışıyorum ama yani, çocukluğumuzun dönemindeki bayramları özlüyorum bazen. Değerliydi. Hı hı.
Evet. Hı hı. Hı hı. S sen de nasıl, nasıl kutlarsınız? A, öyle mi? Evet. Telefon mu sadece? Hı hı. E, tabii çok çok doğru söylüyorsun. Mesela Şeker Bayramı dediğimiz, yani Ramazan Bayramı'nda gidip komşulardan her ne kadar benim ailem çok bana müsaade etmese de "Sen çocuğu musun?" falan derdi bana ama
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ben çok yazardım ama şu anda ben beni de korkutuyor, yani. <chuckles>
Yani, eee, o komşularla olan bağı, kapı çalıp yani, ben şeyi bile hatırlarım, annem beni göndermediği için kapıda çocuklar gelsin ki ben onlara şeker uzatayım, işte, bir şekilde sohbet edelim ya da çok alakasız tanımadığım insanlar kapıya gelirdi, komşular. Sadece aile ve arkadaşlardan ziyade insanları cidden bir araya getirdi. İlk dediğim bu bayram namazında falan, camide insanların tanımadığı birbirine, eee, el sıkışıp, eee, bayramlaşmaları bile çok kıymetli bence.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle öyle. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle öyle. Yani, sadece dini açıdan değil aynı zamanda kültürel miras, eee, açısından da önemli. Yani, toplumun ortak hafızasını, değerlerini nesilden nesile aktarma açısından çok önemli.
Hı hı.

Tabii. Yani bu yurt dışında da böyle. Ben Bulgaristan'dayım. Iıı, aile görmüyoruz sonuçta buradayken ama, eee, Türkler ya da işte dini bayramlar için Müslüman arkadaşlar var burada. Eee, çağırıyorlar, davet ediyorlar. Hadi bayramı kutlayalım, işte giyinelim, dışarı çıkalım. Bir de havalar da, evet, evet, havalar da, ya sıcak aylara denk geldiği için bu bayramlar son 2-3 senedir, eee, güzel aktiviteler yapıyoruz. O kadar da özlemiyorum. Ya yine burada yaşatmaya çalışıyoruz. Sen nasıl yapıyorsun gurbette?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hıı, çok güzel. En azından orada yaşayabiliyorsun. Hı hı. Hıı. Hımm. Çok güzel. Ya, biz buraya, Almanya'ya taşınalı 1 yıl oldu. Burada sadece tanıdığımız bir Türk aile var. Eee, onun yani onların sayesinde tanıdığımız, işte, onların çocukları, tanıdıkları falan var. Bir tek onlarla kutlayabiliyoruz; yani bir tek onları görüyoruz, o kadar. Onlarla bayram bayramlaşabiliyoruz. Onun dışında, işte, internet sayesinde ailelerimizle görüntülü görüşüp kutluyoruz ama evet, onlar da tabii sitem ediyorlar. Her bayram, "Bu bayram gelecek misiniz?" diye soruyorlar ama bir türlü yani denk gelemedi. İnşallah önümüzdeki bayram gidebiliriz.
Hı hı. Hı hı. Hadi ya. Hı hı. E, tabii. Bütün gün... Hı hı. Evet. İnşallah gidersiniz. Peki, sence bu, genel olarak bayramlar, eee, bizim için neden önemli? Sence dini açıdan mı yoksa artık bir saygıdan dolayı mı?
Hı hı. Yani dini açıdan o olan kısmı bence insanın düşüncesine göre değişir, yani dini düşüncesine göre... Eee, ama ikisi de bence ikisi için de önemli bence. Dini açıdan da önemli, bir, eee, şey, saygı, dediğin gibi, saygı açısından da önemli. Yani kültürel bir farkındalık aslında. Yani belki dünyanın hiç bir yerinde bizimkisi gibi kutlanmıyor. Bizim bayram, o bayram şeklinde bir bayram, bilmiyorum, var mı? Yok yani. Bize hı hı. Evet, çü evet, kesinlikle öyle. Yani o yüzden farklı.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. E, tabii millî bayramlar çok coşkulu oluyor, dini bayramlar keza öyle. Evet, ya, ben dini açıdan artık çok, ııı, değerli olduğunu düşünmüyorum bu bayram kutlamalarının. Neden, diyeceksin. Mesela ben bir akrabamı aramadığımda bir sonraki bayram şey der: Bak, beni geçen bayram aramadın, unuttun beni, der. Ama hiç şey demez: Günah, neden aramadın ya da, işte, bak, gibisinden değil. Artık biraz bu saygı ve iletişim bağa dönmüş durumda. E, tabii, millî bayramlarda genelde insanlar birbirini aramaz, anca kutlarlar yani. E, günümüzde zaten sosyal medyada bir story atar, ne bileyim tweet atar. "Bayramımız kutlu olsun." falan derler.
Hı hı. Hı hı, hı hı, hı hı. Hı hı. Hıı. Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, herkesin bayramı toplu olarak artık mesajlarla da kutlanıyor. <chuckles> Hı.
Evet, senin de ilgini yani f f sen de fark etmişsindir. Bayram hepimiz için önemli ama kutlama şekillerimiz bence artık şu anda çok farklı. Eee, sosyal medyadan story'lerle bayram kutluyoruz şu anda.
Hı hı. Evet, kesinlikle. Evet, işte o da, eee, artık geçmişe bir özlem oluyor aslında geçmişteki bayramlara. Daha samimi, daha sıcak.
Evet.

Evet, bence de. Yani, bu el öpme, para verme bile sonuçta Yabancılar cidden şaşırıyor bu arada biliyor musun? Ben bahsediyorum. El öpmeyi görünce falan ya da para vermeyi falan görünce şaşırıyorlar açıkçası.
Hıı, hı hı. Evet, evet. Hı hı. Öyle mi? Hımm. Hı hı. Zaten en güzel çocuklar için yaşanan bir şey. Yani, o para verme olayı, şeker alma olayı. Hani, onların zihninde güzel bir anı birikiyor aslında. <chuckles>
Vi Evet. Ya, aslında biz bayramlardan konuşmuşken genelde dinî bayramları konuşuyoruz ama mesela millî bayramlardan da bahsedebiliriz biraz. Ya, küçükken ilkokulda falan, "Şu 23 Nisan kutlamaları gelsin de, işte, bayrak tutayım, işte, şiir okuyayım." Βunlar falan nasıl heyecanlıydı. Tabii, tabii. Yani
Hı hı. Hı hı. Tabii, kesinlikle. Evet, kesinlikle öyle. Doğru. Hı hı. Evet. Heyecanla beklerdik. Hı hı. Yani, etkinliklere katılmak için hemen atlardım. <chuckles> Şiir okumak için. Evet. Hı hı.
Evet, stadyumlara gidip Tabii, tabii, "Bayrağı kim tutacak?" falan onun yarışına girerdik.
Hı hı. Evet. Çok. Hıı.
Ama şimdi nasıl oluyor bilmiyorum açıkçası. Yani
Yani s yine kutlanıyor tabii ki ama eskisi gibi değil sanırım diye düşünüyorum ama yine okullarda tabii etkinlik yapılıyor, şiirler okunuyor. Yani. Hı hı. Hı hı. Ya, benim yeğenim orada okuduğu için yeğenimden biliyorum bayram kutlamalarına gittiklerini. Eee
Ben çok aşina değilim açıkçası. Iıı, uzun yıllar oldu ilkokul ve liseden sonra. Hı hı. Özel kıyafet falan alıyorduk, Hâlâ öyle mi, bilmiyorum, değişti mi de. 23 Nisan'da giyinip, eee, stadyumlarda falan. Evet, evet.
Hı hı. Evet. Şey, etkinliklere katılanlar evet, al eee, yine yine alıyorlar galiba, eee, Atatürk tişörtlü şeyleri vardı yeğenimin. Oradan biliyorum ben de. <chuckles>
Hı hı. Aynen. E, tabii 19 Mayıs At eee, 23 Nisan'ı
Hı hı.
Yani, bunların hepsi cidden eee Ya, geçmişten gelen bir gelenek benim için. Yani, eee, tabii ki dinî bayramlarda biraz daha farklı. Yani orada ben daha çok gelenek olduğunu düşünüyorum bu arada. Millî bayramlarda insanın, böyle, millî duyguları tabii ki kabarıyordur.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle öyle.
Ya da, ne bileyim, mutlu oluyorsundur. Tamam, 23 Nisan'da benim şu an belki bu yaşta, böyle, milliyetçi Ya da, işte, nasıl denir? Millî duygularım kabarmıyordur ama çocukken, böyle, çığlık çığlığa kutladığımı hatırlıyorum. Bilmiyorum senin nasıldı?
Hı hı. Ama, işte, onun içinde bulununca sanırım daha, böyle, kendini şey hissediyorsun: Ya, ne bileyim, mesela İstiklal Marşı okunduğunda, yani, tüylerin diken diken oluyor. Hani, sürekli ona maruz kaldığın için kendini daha ait hissediyorsun belki de ona. Yani yani, her bayram için geçerli aslında. Hani, onu o görevini yerine getirme arzusu oluyor sanırım.
Evet. Hı hı. E, tabii. Hı hı.